Ja, ne, da hast du absolut recht. Das ist auch 'n sehr, sehr guter Tipp. Also, ähm, wie gesagt, ich bin schon der Meinung, dass du absolut recht hast damit, dass ich halt einfach zu hart zu mir selber bin. Ja, also, ich glaube manchmal auch, wenn ich dann halt so extrem streng mit mir bin, dass, sage ich mal, das so das Gegenteil bewirkt. So wie bei Kindern, wenn man Kindern einfach sagt: „Ne, mach das nicht“, aber man erklärt denen nicht warum, dann machen sie's aus Trotz. Und ich habe dann das Gefühl, mein Körper selber hat dann, sage ich mal, wie so 'ne Art, ähm, Trotzreaktion und denkt sich dann: „Ja, aber jetzt kann ich ja trotzdem“, ne, so nach dem Motto. Also, ich ich glaube, da da hast du schon 'n sehr, sehr guten Punkt gesagt, einfach vielleicht so 'n bisschen, ähm, die Strenge rausnehmen und 'n bisschen lockerer ran gehen, um sich selbst da einfach auch nicht so 'n großen Druck aufzubauen. Und, ähm, ja, was die Zartbitterschokolade geht, das ist 'ne es ist definitiv 'n sehr guter Tipp, aber ich hasse Zartbitterschokolade. Es ist absolut abartig. Also, das, äh ich kann es nicht. Ich hab's wirklich versucht. Ich habe mir nur 75%ige Schokolade gekauft. Es gibt ja die von Lindt, keine Ahnung, da sind dann irgendwelche Orangen oder irgendwie so was drin. Furchtbar. Die ist bei mir vergammelt. Das ist, äh, absolut und normalerweise das Letzte in meinem in in in meiner Wohnung, was vergammelt ist Schokolade, aber, äh, also, Zartbitterschokolade kann ich gar nicht. Furchtbar. <laughs>
Ja. Mhm. Absolut. <laughs> Ja. Mhm. Ja. <laughs> Ja. Mhm. <chuckles> Ja, das ist das ist auf jeden Fall nicht jedermanns Sache, äh, Zartbitterschokolade, aber da gibt's natürlich noch ganz viele andere Alternativen. Also, dieser Vergleich, den du grad gezogen hast mit, äh, dass man Kindern sagt, sie dürfen zum Beispiel keine Schokolade essen und dann machen sie's aus Trotz, war gar nicht schlecht. Vielleicht ist ähm, nicht jeder Mensch so, dass er von heute auf morgen jetzt mit Schokolade zum Beispiel aufhören kann oder anderen ungesunden Lebensmitteln. Wie gesagt, mach dir da nicht zu viel Druck. Ey, und vielleicht auch vielleicht auch 'n Plan erstellen, wo du wann du Schokolade essen darfst zum Beispiel, dass dein Körper oder dein Gehirn auch belohnt wird. Also, nicht komplett einstellen, Schokolade zu essen, sondern wie gesagt, vielleicht isst du dann nur montags und freitags Schokolade und das sind dann deine festen Tage. Und dann weiß dein Gehirn: „Ey, heute ist Donnerstag. Ich habe jetzt so gut durchgezogen mit Ernährung. Morgen ist Freitag, da darf ich mir mal 'ne Schokolade genehmigen.“ Und dann wird es vielleicht auch über die Zeit einfach 'n bisschen weniger und irgendwann kannst du vielleicht dann komplett drauf verzichten und hast dann gar keine Ausnahmen mehr, ne? Ähm, genau. Jetzt noch mal ganz, äh, zurück zu den Gefühlen, zu deinen Schuld und Schamgefühlen, die du dann hast nach diesen Ausnahmen. Würdest du sagen, dass diese Gefühle dein, äh, tägliches Leben oder deine Arbeit oder deine Beziehung beeinflussen?
Ja. Mhm. Mhm. Mhm.